อืม ครับผม
ลูกเสือต้องเป็นผู้ประหยัดอดออมค่ะ ใช่ไหม แล้ว เอ่อ เมื่อก่อน อ่า คุณ ครูใหญ่อะค่ะ เขาจะทำสหกรณ์เอาไว้ให้เด็กฝากเงิน ใช่ไหมคะ แล้วเราอะเป็นคนฝากเหมือนกันนะ แต่ฝากครั้งเดียว แล้วก็ไม่ฝากอีกเลย โดนพูดหน้าเสาธงเลย บอกชื่อเรียบร้อยเลยอะว่า ไม่-ไม่แบบ ไม่ทำ ตาม กฎเลย อย่างเงี้ย <chuckles> เออ ค่ะ จำ ตั้ง แต่นั้นว่าต้องเก็บ ๆ บ้าง ใช่ ๆ ขอบคุณเช่นกันค่ะ
ครับผม อา ครับ ครับ ครับผม อืม ครับ อ๋อ ครับผม โอ๋ ไม่เป็นไรนะครับ อาจจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไร แต่ก็ เอ่อ ยังไง ขอบคุณมาก ๆ เลยที่มาแชร์ให้ฟังนะครับวันนี้ ขอบคุณนะครับ